Beh, je t'avoue que ça m'arrive quand même souvent de faire des espèces de gros batch cooking. Heu, tu vois, je choisis bien mes aliments qui se conservent le mieux et cetera. Enfin, sinon, si j'en choisis, qu'il faut manger rapidement, bon, bah, bien évidemment, je vais les manger par ordre de, heu, de priorité, si je puis dire. Hem, mais sinon, ça m'arrive aussi souvent de faire, heu, des soupes. Par exemple, je fais des soupes, j'en fais en bonne quantité, je congèle, puis après je le mange dans un temps imparti, hein, bien sûr, puisque ça se conserve pas toute la vie. Mais heu, je fais souvent, ouais, des soupes pour bien les conserver. Ou sinon, heu, si je fais des pâtes, bon, après, si je fais des sauces avec, faut que je fasse quand même attention, hein. C'est sûr que si c'est des pâtes à la crème, faut les mangez quand même vite <chuckles> parce que sinon, il y a des risques d'intoxication. Mais heu, sinon, je fais des pâtes blanches
Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais, pour les produits frais, c'est pas évident, ouais.
tu vois, je fais des pâtes blanches en bonne quantité comme ça, je peux les garder au frigo, puis, heu, moi ça me dérange pas de manger plusieurs fois la même chose, heu, plusieurs jours d'affilée. Bon, pour les enfants, c'est un peu compliqué par moment, ils veulent pas, ce que je peux comprendre. <laughs>
Ouais. C'est ça, c'est pas évident, en fait, heu, quand c'est pour nous-mêmes, ça va. Mais j'imagine que pour tes enfants, ça doit pas être évident, non de de les faire, heu, participer à tout ça?
Heu, écoute, non, c'est pas évident. Après, j'avoue que j'ai quand même de la chance parce qu'ils mangent très bien. <chuckles> Ils mangent beaucoup de choses. Bon, alors j'en ai 2, hein des enfants, j'en ai un de 3 ans. Donc heu, bon lui il mange il mange comme nous, hein, il a des dents, c'est plus facile. Mais ma fille qui a 8 mois. <chuckles> Il faut que j'adapte un petit peu, hein. Donc heu, ce je fais avec elle, c'est que je fais souvent des purées en fait, que je conserve.
Ouais. Ouais. Mmh, c'est pas évident. Et a et Ah oui, oui bon après purée d'accord ça va ça va beaucoup plus vite. Mais du coup pour ton ton fils est-ce que tu arrives à lui faire, heu, manger des légumes par exemple?
Ouais. Heu, bizarrement, oui, et tant mieux. Je suis très contente. <laughs> Je sais que c'est bien parce que tous les enfants de 3 ans ne mangent pas forcément de légumes. Ils font beaucoup le tri dans leur assiette. Mais heu, bon, après, j'ai mes petites astuces, hein. Je l'ai avec heu, des bons petits yaourts, heu. Ah, écoute, heu, des yaourts au chocolat, des yaourts, heu, voilà, avec des petites boules dedans. <laughs> Donc, j'essaye de l'avoir avec une petite récompense en disant: «Écoute, si tu manges, heu, toute, heu, ta salade ou toutes tes lentilles ou truc comme ça, après on a le droit de manger un petit yaourt au chocolat» et du coup lui il est hyper content, il dit: «OK c'est bon» il a bien compris le principe de l'équilibre en fait tu vois <laughs>
Ouais. Ouais. C'est v <laughs> D'accord. D'accord, je vois. Ouais. Ouais, je vois. Mais du coup, justement, toi en tant que mère de famille, comment tu trouves le temps de d'organiser tes repas et surtout de faire des des des repas équilibrés quoi?
donc bon.

Alors déjà, <laughs> la base de la base chez moi, c'est de faire tous les repas maison. Ça me prend vachement de temps. On se mentira pas hein, surtout que j'ai des enfants, donc entre les enfants, le boulot machin, c'est p ça peut vite devenir très long. <laughs> Mais heu, non, non, je fais tout maison. Du moins, j'essaye. Heu, j'aime pas trop acheter.
Ouais. <chuckles> Ouais, c'est pas évident. Oui. Mmh mh. Alors quand tu dis tout maison, c'est, heu, uniquement les plats, heu, c'est-à-dire le le le déjeuner, le dîner ou carrément, heu, tous les plats que vous pouvez manger, même les petits déj' et les goûters?
<grunts> oh c'est dur ta question. Non, j'avoue je fais pas mon pain. Si c'est ça ta question, non, je fais pas mon pain. <chuckles> Je suis pas encore arrivé à ce stade là, j'ai j'ai pas encore eu le temps ni la patience d'essayer de faire mon pain. <laughs>
<laughs> Non. Mais par exemple pour les g le goûter des enfants, est-ce que tu tu arrives à à le faire maison aussi ou est-ce que c'est pas évident quand même?
Ouais, parce, hem, quand je fais des compotes, je fais toutes les compotes maison. Enfin mes mes enfants, ils adorent les petits mmh, tu sais, les trucs genre les les Pom'potes, les trucs comme ça. Donc heu, j'ai acheté des, heu, des petites pochettes en fait, heu, réutilisables où je les passe, heu, juste, heu, au lave vaisselle parce que ça va au lave vaisselle, donc ça c'est hyper pratique. Mais je fais toutes les compotes maison pour les enfants. Comme ça au moins, je sais ce qu'ils ont dedans. Alors ça conserve pas longtemps. Hein, bon, il faut <chuckles> il y a des avantages et des inconvénients. Donc, quand j'en fais beaucoup, autant te dire que parfois, ils me regardent en me disant: «Tu es sérieuse maman, on va encore manger les mêmes compotes qu'il y a 2 jours?» «Oui, les enfants». <chuckles> <laughs> Mais bon, je sais ce qu'ils mangent. Voilà: «Vous m'avez demandé, heu, bah, des fraises bananes en grande quantité. Bah trop tard, hein, il va falloir les assumer les fraises bananes maintenant». <laughs>
Ah, c'est pas mal déjà. Ouais. D'accord. Ouais. Ça c'est super bien. Oui. C'est ça. Eh oui. <laughs> Malheureusement il faut liquider ce qui a été fait quoi. Oui. Et est-ce que c'est des choses que tu peux congeler ou pas forcément?
Bah, pour les compotes, heu, j'en ai certaines ouais que je congèle parfois. Tu sais je mets les petites pochettes en fait, les espèces de Pom'potes, je les mets au congélateur. Puis du coup, pour les donner aux enfants, beh, je dois quand même les sortir 24 heures à l'avance. Heu, je les laisse bien sûr décongeler au frigo pour pas qu'il y ait de problème. Ça arrive, heu. Je crois qu'ils sont pas trop fans. Ils me disent que ça change un petit peu le goût, mais, heu, ça se conserve quand même bien. Ça ça se mange, ça se mange. Eh oui, ils aiment bien quand c'est fait tout de suite, donc bon. <chuckles>
Ouais? Ah oui c'est long quand même. Mmh mh. D'accord, oui. D'accord. D'accord. Et pour le reste de tes aliments, tu fais comment alors? Comment tu t'organises?